Yan, okey. So dun pa lang, ah, ma-de-determine mo na yung mga dapat unahin so maganda din naman na, um, meron ka ring wants ped pero mas maganda kapag ang budget mo di sasakto sa time frame na yun, isa isa pa isantabi muna natin 'yong wants natin. So meron ka bang mga utang sa ngayon?
Mm. Yes. Mm. Oh. Yes. Um, wala naman wala.
'Yon, maganda kasi kapag meron kang utang mas medyo mahirapan ka sa pagbu-budget 'no. So magan magandang umpisa 'yan, so umpisahan mo sa wants and needs tapos gamitin mo 'yong ginagaw ginagawa ng mga Japanese, so ito 'yong tinatawag na kakeibo. 'Yong kakeibo oo, nag ah, nag-umpisa 'to nung World War II. Siyempre World War II parang, ah, binomba sila so wala talaga sila, so di mo iisipin na isa sila s ngayon sa bansa na pi pinakamayaman, di ba? May power kumbaga, so ang unang nakapagpaahon sa ekonomiya nila yung, ah, practice na yun yung kakeibo, yung sinusulat lahat ng daily budget at ang pinaka-goal nun hindi lang basta makapag-budget kundi, ah, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo na susundin mo kung ano yung isinusulat mo, yun yung pinaka-purpose niya.
Mm. Mm, yes. Tama, mm. Oh, ano yun? Oh, okey. Oo, yes. Mm, yes. Tama. Mm. Oh. Oo. Yes. Mm, ayos nga yun 'no? Mm.
Oo. Mm, ikaw ba may mga tip ka ba para sa mga nagsisimula, kunwari sa may anak ka na ba?